हुँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अ, ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी चीज़ों को लेकर के। लेकिन मुझे बताइए कि अ, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आखिरकार लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए लोग देखते हैं कि हाँ समस्या बढ़ रही है, लोग देख रहे हैं कि सरकार मुहिम चला रही है। कम्युनिटी लेवल पर लोग जुड़ जाते हैं लेकिन उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे की आखिरकार मंशा क्या है? क्या लोगों को लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है या अभी लोगों को लगता है कि वो अमर हैं उन्हें कुछ भी नहीं होगा?
हुँ। हुँ। अ, देखिए अगर मैं बोलू तो अ, हम अगर ब आपको बुरा ना लगे, मुझे लगता है मैंने थोड़ी कंट्रीज़ को थोड़ा स्टडी किया है। तो मुझे लगता है कि हमारे ही भारत के लोग में ही प्रॉब्लम है, मतलब सिविक सेंस जीरो सिविक सेंस है अ, जीरो है। अब मतलब दूसरे देशों में जाइए आप और नहीं और मैं अपने देश को पूरी पूरा देश खराब है बोल के नहीं बोल सकती, मैं इन्दौर भी अ, एक एक्ज़ाम्पल बोल सकती हूँ। वो एक शहर है, वहाँ पे भी अ, एक वो क्लीनेस्ट सिटी है, कहीं वहाँ पे एक अच्छा लगता है खाली एक ही शहर मुझे। अ, लोग देखिए एक तो डर नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर सपोज़ कोई बोल दे कि आप कूड़ा फैला रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं ये ज मतलब गलत है ये सब चीज़ें तो वो आगया आपसे लड़ने के लिए हाँ ल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपने देखा ही होगा हर गली में या फिर अपने ही अ, कंप कंपाउंड कोई एरिया में अगर कोई एक जगह खाली लग दिख जाती है, ओपन प्लॉट दिख जाता है, तो लोग उसको पता ब डंपिंग एरिया बना देते हैं। तो ये है लोगों को डर नहीं है अ, मतलब अ, क्या ग गा गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को ही वो ज़्यादा नहीं समझती हैं तो उस वज़ह से अ, लो बदलाव नहीं आ रहा है। अगर सपोज़ जैसे चालान अगर इंट्रोड्यूस होगा जैसे कि दूसरे देशों में देखिए कि अ, होता है चालान लगता है वैसे अगर चालान ल लग जाए तो मुझे लगता है कहीं न कहीं डेफिनेटली थोड़ा बहुत सुधार आएगा और और एक रही बात देखिए दूसरे कंट्रीज़ भी ऐसा कर रही है। कैसे अपने ये अपना जर्मनी में देखिए आप प्लास्टिक का अगर मुझे याद आया वहाँ पे वेंडिंग मशीन है, प्लास्टिक का इंट्रोड्यूस हुआ है। प्लास्टिक अगर आप प्लास्टिक का बॉटल आपके पास है तो इसमें वेंडिंग मशीन में डालेंगे तो आपको कुछ कैश मिलेगा डायरेक्टली अ, तो वो एक है और एक देखा है कि स्वीडन अ, स कुछ है स्वीडन या कोई देश है वहाँ पे तो गवर्नमेंट ने पूरी अ, कंपनीज़ को बताया अ, मतलब रोक लगा दी कि वो जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे प्लास्टिक में ना अ, बेचे नहीं तो उनको बहुत बड़ी मात्रा में फाइन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट और प पब्लिक दोनों भी अगर एक साथ अ, करेंगी कोशिश तो हो जाएगा और एक मैंने देखा है कि हमारे लोगों को न पता नहीं किस बात की जल्दी है हर टाइम जल्दी-जल्दी चाहिए तो वो जो जल्दी में है भी लोग ना अ, मतलब आराम से मतलब चीज़े नहीं कर सकते। मतलब की की जा सकती है बहुत आसान सिंपल स्टेप्स हैं। लेकिन समय बचत करने के लिए कहाँ भी रोड पे चलते हुए फेंक दिया कुछ भी कूड़ा फेंक दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा होता है। जी।
जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल है। सिविक सेंस जीरो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। उम, जी। हुँ, हुँ। लड़ने पे तैयार हो जाते हैं। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। डंप का डंपिंग यार्ड बना देते हैं। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ। जी, जी, जी। कैश मिलता है। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओह! हुँ। सही बात है। हुँ।